Das 1. Mal, als ich dann selber gekocht habe, war boah, also, da habe ich mich wirklich immer in die Küche getraut, so, während meine Eltern, glaube ich, geschlafen haben. Und dann und dann war ich's
Mhm. War das dann warst du da noch kleiner? Weißt du ungefähr, wie alt du da warst?
Ja, da war ich auf jeden Fall noch pubertierend. Also, ich war da schon 14 oder so. Und, äh, da da hatte ich irgendwie Lust auf Milchreis, habe das so in die Pfanne gekippt und so. Und, äh, da war da v bisschen viel Milch und bisschen wenig Reis und dann, äh, keine Ahnung, habe i habe ich da, äh, hm, das das Reis gegessen, aber da war noch irgendwie 'n 1/2 Liter Milch da. Da wusste ich nicht, was ich mit dem machen soll und habe den, äh, eventuell dann im Kühlschrank abgestellt und dann, äh, wurde halt gefragt, ne, woher der kommt und, äh, na ja, das ist halt passiert.
Okay, mhm. Okay, ja. Mhm. Okay. Okay. Ja, okay. Das war das Überbleib meiner Milchreissuppe. <chuckles>
<chuckles> Ja, genau das.
Okay, cool, na ja, aber hat dich nicht davon abgehalten, dann später noch mal weiter zu kochen oder weiter zu experimentieren.
Ne, also, w ich glaube, wären meine Eltern jetzt so gewesen, dass sie mich s dafür zur Sau gemacht hätten, dann vielleicht, aber die waren immer, äh, sehr entspannt und korrekt, was das anging und so. Und sie waren so: „Ja, ist nicht schlimm“ und sie sie haben mehr darüber gelacht, dass dass ich so viel Milch benutzt habe und so, aber ja.
Ja. Ja, ich glaube, da hätte es wahrscheinlich auch schlimmere Unfälle geben können. Habt ihr eigentlich oder hast du irgend irgendwelche Snacks oder auch so Süßigkeiten in Erinnerung oder vielleicht auch bestimmte Getränke, die du als Kind besonders gerne mochtest?
Also, ich weiß, damals als Kind mochte ich sehr viel Esspapier. Ähm, aber k k irgendwann gab's so 'n Incident, nenne ich den mal. Also, so so, äh du weißt, was Incident heißt, ne? Genau, ja, ähm, das ist ich habe so Esspapier genascht, ne? Meine Mom kam grade nach Hause, hat mir das so in die Hand gedrückt und ich habe mich halt echt stark daran verschluckt. Ähm, und dann hieß es halt nie wieder Esspapier und seitdem habe ich's auch nie wieder angerührt oder gar angefasst, ähm, aber damals habe ich's echt gerne gegessen.
Ah ja, mhm. Ja. 'N Zwischenfall, mhm, ja. Oh. Ja, das ist auch fies, das kann sich so festkleben irgendwie ja, das kann sich so festkleben, ne, irgendwie.